Aslında çok var. Eee, ilk olarak, hani, benim en klasik sevdiğim yumurtadır. Eee, yumurtanın, hani, eee, pişi pişirilmesi, ya, haşlanması hiç fark etmiyor ama daha çok, böyle, pişirme taraftarıyım. Eee, onun sebebi şu, o, hani, sarısı böyle çok güzel oluyor ya, ekmekle mesela çok güzel bir kombinasyon oluyor. Hatta, emm
Hıı. Hı hı. A. Hıı. O zaman sahanda göz göz olan yumurtadan mı bahsediyoruz şu anda? Yoksa omlet hani Hı, tamam. Hı hı.
Evet, yani sahanda. Eee, sahanda ama omleti de seviyorum. Hatta yeni bir, iii, tarif deniyorum son zamanlarda. Bu sanırım Fransızların pişirdiği usulmüş. İşte, sütle karıştırıp, eee, yumurtayı sütle karıştırıp, işte, ilk önce bir zeytinyağını biraz, eee, koyuyorsun tavaya, ondan sonra, eee, sütle karıştırdığın yumurtayı da ekliyorsun. Üstüne de, eee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, ımm, fesleğen, kurumuş fesleğen koyuluyor. Böyle bir de güzel bir tat veriyor. Hı hı. Eee
Evet. <scoffs> Hıı. Ha ha. Eve Hı hı. Ha. İii, aaa, Hı hı. İlginç, tereyağı genelde lezzetlerden tereyağı kullanılıyor ama bunda yok mu? Sadece zeytinyağı mı kullanılıyor bu tarifte?
Ya, ben, eee, eee, aslında belki kullanıyordur ama ben, eee, tereyağı biraz hayatımdan çıkardığım için, sağlıklı olması açısından.
Ha, anladım. Hı hı.
Yani, daha çok zeytinyağı, eee, yaşadığım ülkede de zaten zeytinyağı çok, eee, kullanılıyor. Çok çıkıyor bu ara. <chuckles> Ak Akdeniz taraflarında yaşadığım için çok da seviyorum. Gerçekten iyi hissettiriyor zeytinyağı. Mesela o, eee, işte, yeşil, ııı, İtalyan biberleri olur, böyle uzun
Hıı. Hı hı, çok iyi, güzel. Hı hı. Şahane. Hı hı. Evet.
belki bilirsin. Onu mesela, eee, domatesle beraber bir tabağa kesip, eee, üstüne, böyle, zeytinyağı, limon, eee, geçirip, böyle, bir limon limon sıkıp çok güzel bir tat çıkıyor mesela ortaya.
Hı hı. Hıı. Anladım. Aslında zaten Türk mutfağında da salata bazen tüketilir ya kahvaltıda, bu da ona benzer bir alış oradan gelen bir alışkanlık mı yoksa, hani, İtalyan lezzetlerinden mi bunu edindin?
Hı hı.